Oui, c'est aussi agréable, hein.
Et alors ça fait quoi comme, heu quand il fait chaud dehors et que tu te baignes dans de l'eau chaude, elle est plus chaude encore ou comment ça se passe?
Mmh, c'est heu heu, ouais. Ouais, ouais, heu, c'est c'est c'est chaud. C'est sûr que c'est pour ça que c'est beaucoup mieux l'hiver. Mais, heu, l'été aussi, c'est très appréciable, hein. Comme il y en a qui ont, un comment ça un Il y en a qui vont au sauna ou alors qu'ils ont un un truc à bulles là, chez eux là. Ouais un jacuzzi merci, un truc à bulles. <laughs> Voilà, heu, en été ils l'utilisent et heu, bah c'est pareil sauf que oui, c'est sûr que l'été on cherche plus la fraîcheur, heu, voilà. Ou sinon, heu, j'ai découvert des super criques heu, ici aussi avec du sable. Heu, à la rivière, heu, bien caché que personne ne connaît et c'est vrai que c'est un plaisir d'y aller également. Mmh mh.
Bah oui, bien sûr ouais, heu, hammam, sauna, jacuzzi. Ouais. Ah ouais, parce que du coup tu te retrouves toute seule avec ton pote, à toi et heu, tu as la tranquillité, tu as pas les touristes et tu es, heu tu es vraiment, heu, paisible en fait.
Oui. Ouais a avec. C'est ça même pour mes chiens, heu, hop! Je les emmène, on se baigne, heu, là il y les cascades d'eau, heu. Il y a le sable comme si on était à la plage et heu, je trouve ça extraordinaire de trouver ça à la montagne en fait. Mmh.
Ouais. Et et c'est les c'est hem c'est vraiment une belle expérience et t et tu et tu pourrais presque te reconvertir en guide touristique, tellement tu m'as presque donné envie, heu, de de
<laughs> <chuckles> Je connais pas encore assez bien. <chuckles>
je veux dire en fait, heu, la Corse que je connais pas et et qui qui a l'air d'être un paysage, heu, en tout cas à couper le souffle. Merci pour ton témoignage.
Ouais bah, de rien. C'était un plaisir de partager ça avec toi.